Kak, kan Kakak nih, eee, punya keluarga, eee, dengan 2 budaya nih ya. Nah, kalau, eee, Kakak pernah nggak nih ngerasa punya, 2 rumah, eee, 2 rumah, di di eee, budaya tersebut, terus kira-kira apa tuh, e ceritanya yang seru banget tuh, gimana?
Iya, kadang aku merasa aku punya 2 rumah Kak, yang satu ini yang budaya ketimuran Indonesia, dan yang di sini yang sebenernya, eee, beda banget gitu loh, Kak.
Heeh, gimana? Heeh. Betul, kenapa tuh bedanya?
Yang di be di benua, apa, Eropa ya, di Belanda gitu kan, ya, eee, ya karena, misalkan dari makanannya udah beda, dari misalkan cara pendidikannya ya, Kak, ya, cara mereka bicara gitu loh, beda banget. Yang, terbiasa misalkan aku tuh di rumah, boro-boro boleh ngomong misalkan, eee, yang, apa sih kayak, eee, menurut ayah aku tuh kasar gitu, bukannya "Saya," sama bapak gitu misalnya aku ngomongnya yang bahasa, yang di jalanan gitu lah Kak, ngebahasain diri tuh bukannya "Saya," gitu kan ya. Jadi kayak, apa, kayak "Gue" gitu, itu nggak boleh Kak, nggak nggak boleh, nggak sopan. Jadi, aku bener-bener menjaga, eee, banget, gitu. Karena orang tua aku nggak suka, kalau di sini beda, mereka tuh kadang-kadang sering yang mengganggu banget untuk aku itu sering banget seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu loh Kak, menurut aku.
Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Oh, gitu. Mhm. Oh, malah seperti itu ya? Oh, gitu gitu. Itu itu, eee, enggak kenal ngomong sama siapapun gitu loh, Kak?
Mhm.